Tudo bem, bom dia. E aí, como vai?
Bom dia. Tudo certo e você?
Tudo bem. Que que a gente vai falar hoje?
Olha, hoje eu queria conversar com você sobre arte. Você já em já já você gosta de arte? Você gosta, assim, de visitar, eh, conhecer. Gosta? Boa.
Olha, que interessante. Gosto. Gosto muito, gosto muito. Eu co eu vou confessar que eu não sou um entendido muito em arte, m mas eu eu gosto muito, eu admiro, eu, nossa, eu acho que a arte conta a história da humanidade.
Hum. Somos 2. <laughs> Hum. Sim. É. E e e eu acho
Das culturas das culturas inclusive, né.
Eh, e eu acho que cultura é um dos jeitos mais fáceis de você ter culturas que passam o tempo, assim. Até hoje a gente vê quadros antiguíssimos, eh, esculturas antiguíssimas, a gente consome músicas antigas ainda, né, de pessoas que foram de outras épocas, eu acho isso incrível da arte, assim, o poder de de viver para além do tempo nosso, assim.
É, sim. É verdade. É. É verdade. A arte perpetua, né, o trabalho das pessoas, a a cultura, os valores, porque é muito difícil, por exemplo, a gente, hã, e sim, saber quais eram os valores de uma sociedade 100 anos atrás ou 200 anos atrás, ou 300 ou 500 anos atrás. Ou va vamos mai vamos vamos vamos aqui profu aprofundar a conversa, vamos, eh eh, ah, voltar na época dos egípcios, por exemplo, na época dos romanos, por exemplo, então é muito difícil em 2025, a gente saber: "Olha, os valores da da dos egípcios eram esses". Então, como a gente descobre um pouco, um pouquinho dos valores daquela época? Através da arte.
Exato. Aham. É verdade. Aham, aham. Ah, aham. É verdade. Aham, exato. Através da arte. Eu concordo, eu concordo plenamente.
Então você tem toda a razão. A arte ela perpetua a cultura, e os valores, e a as pessoas, né, também.
Aham. É, é. E eu acho que no fim, a gente consegue ter um tipo de arte que agrada todo mundo, assim, não vai ter um que vai abarcar todo mundo, mas todo mundo gosta de pelo menos um uma manifestação artística, né. Seja desenho, filme, livro, alguma coisa essa pessoa vai gostar, né. <laughs>
É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Olha, uh, se você tiver um tempinho, no Netflix tá passando um seriado chama eu eu não sei falar direito, eh, a palavra é é em francês, alguma coisa Etoel, E E Étoile, eu não sei se tá aberto pra Europa, mas é assim, é um seriado, né, eh, que fala de de a uma academia de dança, mas é muito legal, porque ele ele mostra muito o o universo do balé.
Hã. Hã. Aham. Aham, aham. Ah.